À, về công việc thông dịch á thì, à, cái khó khăn lớn nhất của mình á là về cái tâm lý của mình, tại vì mình làm ở nhà mà, làm ở nhà là hổng có tiếp tiếp xúc với ai, gọi là, trực tiếp á, hông hông có nói chuyện được với người, hông có tương tác được, ơ, với người một cách trực tiếp được. Thì chỉ nói chuyện thông qua app, hoặc là điện thoại, hoặc là, à, kiểu như, nhắn tin cho sếp hoặc là do đồng nghiệp thì cũng qua tin nhắn thôi, vẫn chưa bao giờ mà gặp mặt nói chuyện hết. Nên là nó tạo ra một cái, giống là, mình đang bị cô lập á, mặc dù là có liên hệ. Ừm, đúng rồi, mà còn ừm. Ừm.
À. Ừm. Đúng rồi. À, tức là thấy cô đơn, ờ, thấy cô đơn hen? Thấy bản thân á là làm việc cứ lủi thủi, lủi thủi hông có tiếp xúc xã hội nên là cũng, a, hơi lăn tăn suy nghĩ nhiều. Rồi, bạn có cái cách nào để khắc phục được cái suy nghĩ hay là cái khó khăn trong đó hông?
Ừm. À, cách khắc phục của mình á thì lúc trước á, thì, à, sau Covid thì mình vẫn duy trì cái công việc đó. Thì, ờ, mình cũng là đi nhảy nè, hoặc là mình tham gia các hoạt động nghệ thuật, hoặc là đi vẽ hoặc là đi, ờ, đi đi, ơ, kiểu như là, đi du lịch chẳng hạn. Ừ, thì nó để nó cũng khá là giúp cho mình đỡ đần về tinh thần rất là nhiều.
<laughs> Ừm. Rồi, ô kê, tính ra là khắc phục bằng cách á là đi chữa lành nhiều hoạt động ha? Hoặc là tham gia những cái đam mê của bạn ha? Ờ. <laughs> Mà cho bạn cho mình hỏi thêm cái đi, là theo bạn á, cái, a, môi trường nào á nó sẽ giúp con người của mình á, là biến từ cái sai lầm thành cái cơ hội phát triển luôn hông?
Ừm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ừm.

À, đối với cơ công việc thông dịch á, thì, à, mình vẫn còn giữ hiện tại, tại vì cái đó là cái nguồn thu nhập, à, chính của mình. Thì những cái công việc khác á thường thì mình sẽ làm những công việc thiên về nghiêng cái sở thích của mình thôi, thí dụ mà chơi nhạc chẳng hạn hoặc là làm video content này nhọ, ừm.
Ừm. Hay quá ta, tính ra là vô tình làm xong cái nghề nó chọn mình luôn ha, chọn bản thân luôn, rồi, xong rồi cắt đầu là khỏe re luôn. Bây giờ là vừa có thu nhập nè, vừa có thể đi đây đi đó, vừa có thể làm tham gia sở thích nữa. Ờ, tới cái thời điểm nào thì bạn cảm thấy là bạn, ơ, cái quyết định này là đúng rồi?
Ừm. Đúng lồi. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. À, cái thời điểm mình cảm thấy quyết định đúng á, là tại vì, ờm, có một số những cái vấn đề mình cần phải dành thời gian. Thì, à, tại mình làm ban đêm mà, mình đâu có làm ban ngày đâu nên là ban ngày mình có nhiều thời gian cho gia đình nè. Tại vì, ờm, nếu mà làm công sở thì mình phải đi tới một cái thành phố khác hoặc một cái địa phương khác để mình làm hoặc sang một đất nước khác để làm, còn, ờ, ở nhà thì mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho ông bà.
Ừm. Rồi. Ồ. Ồ, tức là hiện tại là bạn có thể làm cái công việc này và bạn, ơ, ở nhà chăm sóc gia đình ông bà được luôn?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Vì đó là cái cơ hội lớn nhất, mơ, mang lại cho mình về giá trị về tinh thần và thời gian.
Ừm, tức là vừa có giá trị về tinh thần, thời gian, rồi có, ơ, tiền thu nhập cũng tăng lên nữa, cho nên là thấy cũng là tự nhiên, à, tự nhiên mới đầu là thấy cũng sai sai rồi sau đó là thành quyết định đúng luôn. Ưm.
Đúng rồi. <chuckles> A, đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, tại vì lúc đầu thì mình hông có nghĩ mình sẽ theo cái nghề này, tại vì cái hồi mình học luật, với lại là mình học, a, chuyên về quản trị kinh doanh á, nhưng mà c những cái ngành nó thì mà mình làm ở đây thì lương nó nó thấp hơn nhiều, kiểu như 1, ưm, một phần năm luôn, kiểu như vậy á, nên là mình quyết định mình theo cái nghề này. Ừm.
Ừm. Ồ.